Nah kalau ketemu orang baru sih kayaknya enggak terlalu ya kalau ini kan emang umum ya gitu. Jadi heeh, mungkin lebih ke pengalaman baru sih karena kan aku sebelumnya belum pernah tuh ternak sendiri. Adapun dulu gitu kan orang tua tuh yang ternak gitu. Nah sekarang malah jadi nurun gitu kan sama anaknya gitu, jadi emang buat ini aja sebenernya, buat seneng-seneng aja gitu, enggak emang fokus ternak gitu Kak, jadi mungkin, "Oh jadi melihara ayam tuh kayak gini," terus melihara kambing itu kayak gini gitu kan. Jadi kita bisa belajar tuh ngerawat hewan tuh kayak gimana gitu. Namun nih ada juga sih hobi aku yang baru gitu kan yang bisa banyak bertemu orang gitu. Nah mungkin kalau aku itu dulu itu heeh, masuk ini Kak komunitas motor gitu. Nah ketika ikut komunitas motor gitu kan mhm, jadi kan banyak tuh ya yang dari daerah mana daerah mana mungkin ya, mhm. Nah terus juga kayak misalkan hari Minggu itu biasanya sunmori itu kalau waktu aku masih muda gitu kan. <laughs> Jadi sunmori
Mmm, Oke oke oke oke, iya. Oh, ya ya ya. Mhm. Oke, ya ya ya. Mhm, oh, ya ya ya. Mmm. Oh, ya ya ya ya. Betul betul betul betul. Oke, bener banget tuh, heeh. Oke. Heeh. Contohnya apa tuh? Oh, jelas kalau itu mah, ya ya ya ya ya. <sniffs> Oke, betul betul betul. Mhm. Oh, ya ya ya ya ya ya. ngumpul-ngumpul lah, masa nggak ngumpul-ngumpul gitu ya.
Iya betul betul, nah sunmori ya biasa kayak jalan-jalan aja gitu kan, dari kota terus ke ta kayak daerah-daerah gunung gitu. Nah habis itu ya cuma ngopi-ngopi aja di sana sambil ngobrol-ngobrol, kan itu bisa jadi kayak tukar pikiran dan sharing-sharing gitu kan. Nah sehingga juga nambah relasi gitu Kak waktu itu, heeh, cuma sekarang iya, udah ini sih, udah apa ya, udah tua kali ya. <chuckles> Jadi waktunya nggak sempet tuh ya touring-touring kayak gitu. <chuckles>
Oke oke oke benar banget. Nah. Ah, ya. Iya iya iya iya iya, bener banget Mas kalau gitu. Jarang dong. <chuckles> Iya, udah waktunya udah habis gitu ya. Memang sih namanya hobi kan memang harus dipelihara gitu ya, jangan sampai kita nggak punya hobi untuk bersenang-senang, kadang-kadang kan penting juga tuh untuk kesehatan mental kita nih, hobi ini, makanya memang pembahasan tentang hobi ini, eee, luar biasa seru nih ya Kak, iya, makasih banyak loh Kak atas waktunya nih hari ini.
Betul betul. Mhm. Iya, betul betul. Mmm, hmm. Iya banyak banget ya. Wah, bermanfaat sekali, iya sama-sama Kak.